Слушай, ну, неплохо, неплохо, да, ну как бы отлично. <laughs>
<laughs> Так что Вот, потом у нас, э, есть тоже такая вот, т т там постирать белье. Ну, хорошо, стираю, конечно, не руками, стирает стиральная машина, но потом, например, она прогудела. И начинается опять та же самая песня, вот из той же самой итальянской оперы на тему, кто пойдет вынуть белье из машины, повесить его, развесить его. "А я не слышал, как прогудела стиральная машина". "А я не буду, потому что у меня уроки". Соответственно, э, опять мне приходится тащиться и <laughs> развешивать всё это вместе, но самый главный пункт- это, когда это всё высохло, а вот тут уже точно ник никто этим не займется, кроме как я, потому что это ж складывать и раскладывать по соответствующим шкафчикам т и так далее, так далее. Ну, дочь конкретно, вот пример я там мы постирали ее там вещи, даже если это она постирала, потом это складывается в такую коробку специальную, я приношу ей в комнату коробку, и если я зайду в эту комнату через неделю, коробка будет
Мгм. Ну да. Мгм. Ага. Мгм. Мгм. <laughs> Складывать. Мгм. Мгм, мгм. Мгм.
всё т на том же месте и в том же ча в той же да, не разобрано. Иногда оттуда вынимаются рандомные трусы там, носки. Вот. Но в принципе
Ага, там же, не разобранный. Мгм. Мгм. То есть если что-то нужно там, просто прям в коробке ищется, да? Мгм.
Да, в коробке ищется, потому что <grunts> н нафиг вот это вот лезть, и вот это от всё раскладывать, и когда есть мама, которая в итоге, увидев, что коробка продолжает стоять
Мгм.
Э, вот я пробовала долго ниче не делать, потому что у нас 2 таких коробки, оставлять в комнате.
Ага, то есть у тебя была одна, которую ты могла использовать. Мгм.
Да, была такая попытка, я долго ждала, пыталась не открывать дверь, вообще не смотреть, что там происходит.
М, так, чем закончилось? <chuckles>
Э, с